Oh, eee, keluarga dari pasangan mungkin hal-hal prinsip bukan hal-hal prinsip, yang saya anggap, penting, mungkin mereka tidak anggap itu penting.
Mhm. Oh bedaan pendapat dan prinsip itu ya?
Gitu iya, heeh, yang mereka lihat ini ada 1 urgensi di situ ada 1 kedaruratan di situ, saya anggap, ah, ini sih, <chuckles> ini sih, eee, sesuatu yang bisa kita, eee, ambil sambil jalan aja gitu bukannya tidak di ini sih jadi, eee, kadang-kadang, eee.
Masih bisa dibicarakan gitu ya, mhm.
Me apa ya kata-katanya tuh. Mereka tuh mencoba, menetapkan, eee.
Mhm.
Hal-hal yang penting, yang prioritas, yang di keluarga mereka ini prioritas, kadang-kadang, ada tuntutan, saya juga harus menetapkan ini sebagai prioritas juga begitulah kurang lebihnya.
Oh tentukan, mhm. Oke jadi, eee, mereka punya pandangan tertentu, eee, dan mungkin, eee, menurut Mas sebenarnya itu bukan prioritas gitu ya tapi karena mereka merasa ini adalah prioritas nih jadi mereka mengharapkan Mas ini punya pemikiran yang sama gitu ya seperti mereka.
Mhm. Nah tuh. Mmm. Iya iya jadi bukan saya anggap tidak penting ya, tapi bukan prioritas, begitu ya nah, ya kadang-kadang kan, eee,
Iya iya, bukan prioritas.
Ya pada akhirnya saya sama pasangan juga ada sedikit, eee, apa ya bahasanya gesekan ya?
Mmm, mhm.
Kadang ka kok kamu, nggak nggak apa nggak mentingin banget sih, ya kan ya kurang lebih kayak begitulah artinya, kok kamu gak mentingin banget sih? Emang kamu gak? Mhm, gimana?
Mhm, oke. Nah itu, ah, heeh, itu ada contohnya nggak, Mas? Maksudnya seperti apa sih misalnya yang, pergesekan yang mungkin yang bisa Mas kasih tahu ya, eee, mungkin yang gak terlalu berat juga gak apa-apa, eee, di mana misalnya mungkin menurut Mas ini sebenarnya hal yang penting tapi bukan prioritas tapi menurut keluarga besar gitu ya, eee, keluarga dari pasangan itu sebenarnya hal yang, eee, harus dikerjakan secara urgensi gitu ya.
Mmm. Mmm.

Kalau kamu me anak kita ini diajarkan Al-Fatihah oleh orang lain, dan tiap kali sehari sehari, itu 17x loh mi dia ucapkan lafazkan itu.
Oh. Banyak ya.
17 rakaat kan 1 hari, 5 waktu ya kan?
Mhm. Betul.
1 hari 17x dilafazkan Al-Fatihah itu itu pah pahala yang harusnya untuk orang tua, kamu ikhlas kamu itu ke pahala itu kamu berikan kepada orang lain saya seperti itu saya jadi lebih ke cara pa cara pandang lebih ke cara pandang ya, kalau untuk saya, mhm.
Mmm, mhm, cara pandangnya mungkin ada perbedaan ya di situ gimana, eee, prioritas tadi yang seperti yang Mas bilang juga dan, eee, apalagi kan ini udah melibatkan anak ya dan, eee, mungkin orang lain punya pandangan gitu dalam arti keluarga punya pandangan, idealnya seperti ini tapi, menurut Mas sendiri, eee, sebenarnya mungkin penting juga ya Mas tetap menghargai mereka tapi, eee, di samping itu Mas juga punya, eee, pandangan lain ya apalagi kan Mas sendiri yang mengamati nih ya perkembangan anak dari de dari kecil sampai, tumbuh gitu kan?
Tul betul betul. Mhm. Mmm. Iya iya. Mmm? Betul betul betul, jadi kalau ini men sekali lagi ini menurut saya orang lain saya enggak tahu pendapatnya seperti apa ini ini dari saya dari saya, kalau menurut saya
Ya.
Eee. Anak ini memang harusnya benar-benar apa ya bahasanya ya memang betul-betul hasil buah tangan buah karya orang tua, bukan cuma bikinnya doang gitu cuman maksudnya, bet bukan bukan pendiri bukan ilmunya saja maksudnya, karakter dari si anak ini sendiri bawaan dari anak ini sendiri gini, betul karena kalau i gini loh.
Mmm. Iya didikannya juga ya. Oh, oke. Oh oke, perilakunya berarti maksudnya.